Ừm, bạn ơi đợt này mình mới nhận được một cái công việc mới á, thì công việc của mình thì cũng, gọi là, làm toàn thời gian ở nhà thôi, cũng, gọi là, công việc, à, tự do đó, thành ra á là mình cũng rất là thường xuyên, a, chểnh mảng nha. Tại vì cơ bản á là không có ai nhắc nhở mình cả, trước á thì mình làm ở ngân hàng mình làm ở công ty á, thành ra là sẽ có một vài người nhắc nhở mình, đúng hông? Hoặc là nếu mà đi làm á, sẽ có một vài cái khung giờ cố định đi, đó là sáng, a, 8:00 làm, rồi tối, a, 6:00 về thì có khung giờ như vậy rồi thì mình cứ neo theo cái khung giờ đó rồi mình đi làm việc thôi. À, đó, rồi khi mà vào cái môi trường như vậy thì cũng sẽ có một vài, gọi là, người sếp ha, hoặc là một vài người đồng nghiệp sẽ đôn đốc mình trong công việc nè, hoặc có một vài cái mục tiêu công việc nè, sẽ giúp cho mình có kỷ luật hơn á. Nhưng mà đợt này khi mà mình về mình làm tự do á, tự nhiên mình thấy là mình có một vài cái thói quen, a, nó mất kỷ luật đi nha, tức là thay vì, à, mình, à, cố gắng mình dậy sớm đi ha, bình thường thì mình sẽ dậy sớm đúng giờ nè. Nhưng mà đợt này làm tự do thành ra là cái việc mà giờ giấc của mình nó cũng, a, dễ dàng nó bị trì hoãn hơn á. Như hồi trước thì cứ 6:30-7:00 mình dậy rồi xong rồi mình, ờ, cũng, ơ, bỏ thời gian là mình đi tập thể dục một xíu ha. Nhưng mà đợt này á, kiểu như, công việc tự do mà cho nên là mình cứ nghĩ là cứ: "Thôi kệ đi, ngủ thêm một xíu nữa hông sao hết," tại vì cơ bạn là tự do mà, cho nên là làm giờ nào cũng được, đó. Rồi xong rồi nhiều khi mình ngủ tới 8:00-9:00 luôn, đó. Mình ngủ dậy như vậy á thì nó mệt mỏi mà, tại vì mình ngủ quá giấc á, nó sai cái đồng hồ sinh học của mình á, thành ra là cũng mệt mỏi nè, nà nó ảnh hưởng đến cái chất lượng công việc của mình trong ngày nè, rồi bị trì hoãn nè. Thành ra là mình, ờ, ừ, à, có một vài kế hoạch ví dụ buổi tối đi chơi, đúng hông? Nhưng mà cuối cùng công việc của mình cũng chưa có xong luôn, tại vì cơ bản là do mình trì hoãn nhiều á, chưa có kỷ luật cá nhân nè. Cho nên là thành ra bây giờ mình không biết làm cách nào để mà mình có thể thay đổi một vài cái thói quen sinh hoạt của mình, để mà có thể thích hợp hơn cho cái công việc của mình á. Bạn có cách nào bạn giúp cho mình được không?
Ừm. Ừm, ừm. Ừ hứ. Ừm. Ừ hứ. Ờ. Ừ hứ. À. Ờ, đúng, ừm. Ừm. Ờ. Ừ hứ. À, mình hiểu rồi. Bạn đang gặp cái sự rắc rối là vì, à, làm việc tự do tại nhà, cho nên cũng tự do luôn. <laughs> Cái chữ tự do đó nó áp dụng trong cái công việc hàng ngày, cho nên không có gì vô nề, vô nếp, vô khuôn, vô khổ. Ờ, nó cứ bay nhảy phóng khoáng vậy đó, nhiều khi hái hoa bắt bướm cả buổi rồi mới trở lại công việc, đúng nè? Rồi, thiệt ra đó, nếu mà làm những cái công việc tự do mà làm ở nhà nữa thì nó rất là khó kiểm soát. Cái chuyện này ai cũng rơi vô tình huống giống bạn thôi hà. Đâu có ai mà dễ dầu gì mà ở nhà mà kỷ luật bản thân được như là đi đi ra ngoài. Tại ra ngoài có sự giám sát, ờ, có người nhìn ngó, rồi tự nhiên nó tự giác, chứ còn ở nhà hổng ai ờ, hổng ai phát giác mình, mình đâu có tự giác đâu, đúng hông nè, đó. Thành ra bạn hông phải là người duy nhất đâu, yên tâm. Cái bệnh này nhiều người gặp lắm, nhất là bây giờ cứ làm việc qua máy tính, làm từ xa này kia đó, người ta lơi lỏng bản thân, người ta cũng bị thiếu tinh thần kỷ luật cũng nhiều. Rồi, cho nên là bây giờ để mình tìm cách làm sao mà mình giúp bạn điều chỉnh lại tối đa nhất có thể, phù hợp với cái cái cái cái cái tính cách công việc của bạn hen. Thường thường á, là cái chuyện mà phải giờ giấc đâu ra đó, làm việc nào ra việc đó, học ra học, chơi ra chơi, làm ra làm, thì cái đó nó phải có một cái, gọi là, nội quy, giống như một cái quy trình kỷ luật đàng hoàng, tức nghĩa là làm từ mấy giờ tới mấy giờ tui làm gì, sau đó tui làm gì. Còn đằng này là mình tự cho phép mình, ơ, lúc nào làm cũng được, thành ra nó cứ chệch, chệch, chệch, mà trời, nó nó đã đi chệch một lượt đường rồi nó nó chệch luôn. Thí dụ ngủ dậy trễ rồi cái bắt đầu nó đi trễ, trễ, trễ hết luôn, đúng không nào? Cho tới tối cũng đi ngủ trễ luôn, đó. Bây giờ cái khó khăn chính nhất của bạn trong cái viện giữ kỷ luật đó là cái khó khăn nằm ở đâu? Còn cái chuyện là ngủ dậy trễ giờ, bắt đầu công việc trễ, hay là đi ngủ trễ giờ, tức là cái cái mấu chốt nhất của bạn là bạn thấy nó xô lệch ở chỗ nào nào?
<laughs> Đúng nè. Chính xác luôn đó. <laughs> Đúng nha. À, đúng đó nha. <laughs> Ừm, mình hiểu nè. Ừm. Ừm, đúng ha! <laughs> Ừm, đúng quá n nè. Hiện tại bây giờ á mình thấy là cái việc mà giờ giấc làm việc của mình nó bị, à, lệch rất là nhiều luôn, tại vì mình bị một vài cái thói quen á, gọi là mình hay, a, thức dậy trễ nè. Đó, thức dậy trễ á thì song song với đó nữa là mình sẽ thức khuya nè. Đó, thức khuya tại vì cơ bản là cái công việc tự do mà, thành ra là hông có ai quản lý mình hết, mình cứ nằm mình bấm điện thoại thôi thì thành ra là, ờ, cái công việc của mình á, tuy là có thể là đã xong sớm đi ha, mình cũng hay bấm điện thoại rồi xong mình chểnh mảng m mình nằm một chỗ mình bấm điện thoại tới khuya luôn. Ờ, đôi khi á cái khoảng thời gian trong ngày mình bị trì hoãn thành ra là cái công việc nó bị đẩy lên cuối ngày luôn. Có những ngày mình, à, mình cố gắng mình chạy doanh số để mình lấy thưởng cho nó cao á, mình cũng phải thức cho tới 2:00-3:00 sáng luôn á, mà làm việc nè. Song song với đó nữa trong cái ngày làm việc của mình á thì mình thường xuyên nha bị phân tâm bởi một vài cái tin nhắn nè, khi mà, à, nhận được tin nhắn từ một vài cái người quen á, mình lại quên mất công việc của mình luôn, rồi mình vào mình nhắn tin, mình trả lời, mình tám nè. Đó, thì khi mà tám xong á thì lại cũng không quay lại công việc liền đâu, à, nó rơi qua cái cảm giác gọi là rơi vào cảm giác giải trí đó. Thành ra là mình đang giải trí rồi mình đang nhắn tin với bạn bè xong á, khi mà nhắn xong thì mình quạ lại quay ra mình mình, à, lướt, a, mạng xã hội, đó, lướt Facebook nè, rồi xem một vài cái video ngắn nè, đó, làm cho mình mất rất là nhiều thời gian luôn, thành ra là mình cảm thấy chưa có kỷ luật nhiều nè. Song song với đó nữa nha là ba mẹ của mình, mình làm việc ở nhà mà, nên là ba mẹ của mình á cũng lâu lâu gọi mình rồi xong thì kiểu như mình chưa có đặt ranh giới rõ ràng cái việc mà c cá nhân của mình và cái việc mà hỗ trợ gia đình á, thành ra là cũng, a, rất là bị sao sao nhãng luôn. Lâu lâu thì ba mình cứ gọi xuống để phụ này, phụ kia rồi nhờ đi mua cái này nhờ đi mua cái kia, làm cho mình cực kì là khó kỷ luật luôn á bạn ơi.
Ừm. À. Ừm. Đó. Ờ. Ờ. <laughs> Đúng. Ừm. À há. Ờ. Mình hiểu. Như vậy đó là cái cám dỗ mà lớn nhất của bạn đang sẽ cản trở lớn nhất là cái điện thoại, đúng hông nè? Nó cứ ờ, dẫn dắt bạn đi thật xa. A, đúng rồi. Vậy thì bây giờ mình biết cái mấu chốt của vấn đề nó cũng góp một cái phần bạn không có được kỷ luật lắm là cũng do cái điện thoại đây ha. Trước giờ bạn có thử cách nào để kỷ luật hóa bản thân chưa nè? À, mà có hiệu quả gì hông?
Đúng rồi nè. Ừm. Ờ, trước giờ á thì mình cũng có thử rồi. Đó, thì là mình đã nhận ra cái vấn đề của mình đó là mình, à, mất kỷ luật á, thành ra á là mình tự đặt một cái khung giờ cố định cho mình luôn, đó là cố gắng là 7:00 mình dậy đi, đó, rồi sau đó mình vào mình làm việc lúc 8:00. Đó, rồi, ờ, cố gắng tập trung đi, rồi, ờ, tới trưa nghỉ trưa rồi tiếp tục công việc vào lúc, a, 1:00 nè rồi làm tới, à, cố gắng là tới 5:00-6:00 thôi thì mình hoàn thành xong cái công việc của mình. Nhưng mà đặt ra một cái mô khung giờ như vậy á thì mình thấy nó làm sao á, kiểu như nếu nó hơi chung chung hay sao á. À, cho nên là mình cứ bị, ờ, cuốn mãi vào những cái việc mà mình giải trí thôi, cho nên là mình quên mất là cái khung giờ đó mình làm việc nè. Còn đôi khi là giữ được 1 hoặc 2 ngày thôi rồi tự nhiên tới ngày thứ 3 á lại bắt đầu lại chểnh mảng nè. Đôi khi là giữ được 1, 2 ngày rồi nha, tới ngày thứ 3 mình vô tình mình ngủ quên thôi, tự nhiên nó tạo tạo cho mình lại cái thói quen là ngủ trễ nữa. Đó, thành ra là mình không có giữ được cái kỷ luật như vậy, mình hông có giữ được cái khung giờ cố định của mình, ờ, mình cũng chưa biết là làm cách nào để mà khắc phục luôn nè.
Ừm, ừm. Ờ. Ừm. À. Ừm hứm. Rồi, như Ờ, nghe ra có vẻ là cái khung giờ của bạn nó còn rộng quá, nó còn cho bạn rất là nhiều không gian bay nhảy quá, cho nên nó còn lung tung, lang tang nè ha. Lát nữa mình sẽ siết cái khung giờ lại, nó chặt một chút, nó hẹp một chút, không có thời gian đi hái hoa bắt bướm nữa ha. Rồi bây giờ bạn có mục tiêu gì? À, mục tiêu của bạn là muốn bây giờ chỉnh đốn giờ giống như là đi ra ngoài công sở làm việc, à, bạn muốn kéo dài mãi mãi hay là trước mắt tạm thời bao lâu nè?
À. À, đúng rồi nè. Ừm, cái mục tiêu của mình á đợt này công việc, ờ, ừm, ờ, tay trái của mình nó cũng khá là nhiều, thành ra là mình cũng muốn tập trung cho nó nhiều xíu. Đó, và mình, à, cũng muốn á là khi mà mình về mình làm tự do như vậy á thì, ờ, mình cũng, a, có cái sự kỷ luật cho riêng mình để mà công việc của mình nó có hiệu quả hơn nè. Và đồng thời nữa mình sẽ có gia nhiều thời gian dành cho bản thân hơn, dành cho bạn bè nè, hoặc là dành cho người yêu nè. Đó, chứ nếu mà mình cứ mãi trì hoãn như thế này á, mất kỷ luật như này trong công việc á, thành ra là công việc thì, à, không có hiệu quả nè, mà những cái mối quan hệ xung quanh của mình á cũng bị tác động khá là nhiều á. Tại vì đôi khi á là cũng muốn đi chơi, a, giấc tối với lại bạn bè hoặc là người yêu lắm, nhưng mà tự nhiên cái công việc ngày trong ngày của mình nó bị trì hoãn, nó hông hiệu quả. Cho nên là mình cũng hoãn luôn những cái cuộc, à, đi chơi như vậy luôn, thành ra là cái những mối quan mối quan hệ nó cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều á bạn.
Ừm. Ừm, đúng đó. Ừm. Ừm. Ừm, mình hiểu. Bây giờ mình giúp bạn từng bước một, mình gợi ý một số cái mẹo, cái bạn coi cái nào mà hợp lý nhất thì bạn áp dụng nha. Cái chuyện thứ nhất á là muốn có một cái thời khóa biểu kỷ luật ở nhà giống như là ở sở thì bạn cũng tưởng tượng giống như là bạn đang đi làm việc cho công sở vậy đó, làm công ăn lương. Có nghĩa là trong cái giờ làm việc từ 8:00 tới 4:00 chiều, ví dụ vậy, 8 tiếng đó, là chỉ có tập trung vô công việc thôi, không được đụng chạm điện thoại, không được lung tung lang tang, không được làm cái gì ngoài giờ hết trơn. Với cái, à, với cái chuyện mà lên lịch khắt khe như vậy đó thì bản thân mình nó mới có cái tính tự giác cao được. Bây giờ ví dụ nha, mình bắt đầu từ buổi sáng đi, bạn đặt cho bạn là 7:00 sáng thức dậy, thì 7:00 bạn phải để cái đồng hồ báo thức, đúng 7:00 nó reng lên là bạn phải đứng dậy. Chứ bạn báo thức cho xong bạn ngủ thêm 3 tiếng nữa là coi như hổng có đâu vào đâu. Giờ bạn tưởng tượng đi, bạn đi làm ở ngoài mà đồng hồ reo 7:00 mà, á, ừm, 3 tiếng sau mới dậy người ta đuổi bạn rồi, đúng hông nè? Thì đó, ở nhà bạn cũng phải tưởng tượng như vậy. Mình làm ăn kiểu này, ai mướn mình đây? Đó, mình làm ăn kiểu này, cuộc sống mình sao bằng, ờ, cái người bên kia, cái người bên nọ? Bạn bè của mình giờ nó bay lên cung trăng, Sao Hỏa rồi, mình còn lạch đạch, ì ạch ở đây là tại vì như vầy. Đó, mình phải nâng cao nhận thức nha bạn ha. Rồi, bắt đầu từ cái chuyện giấc ngủ đi, quy định, 7:00 dậy, 11:00 ngủ, 7:00 dậy. Cứ đúng như vậy là bạn để đồng hồ báo thức. Ví dụ đồng hồ báo thức mà nghe mà nó chán chường quá, bạn để một cái nhịp nào mà cái nhạc nào mà nó báo thức, mà nó sôi động, có bài nhạc nào mà giật gân mà bạn khoái á, cái bài nào mà bạn nghe mà tay chân bạn, tứ chi bạn nó phải nhún nhảy, nó không nằm yên đó, bạn để cái bài đó làm cái bài báo thức. Đặng sáng ra một cái, nó giật một cái là bạn phải nhún nha nhún nhảy, bạn đứng dậy. À, và cái việc đầu tiên bạn đứng dậy, bạn mở toanh hết tất cả cửa rèm, màn cửa sổ ra đặng chi? Có ánh sáng mặt trời vô, nó làm bạn tỉnh táo, tràn trề năng lượng. Đó, cái đó nó rất là quan trọng nha. Có nhiều người dậy mà lèm bèm, lặn qua lặn lại là ngủ tiếp, đó. Bạn thấy đồng ý điểm này chưa nè?
Ừm. <laughs> Mình hiểu nè. Ừm, đúng ha. Ừm, đúng nè. Ừm, chính xác nha. <laughs> Ờ, hay nha. Ừm, đúng rồi nè. Ờ, cách này hợp lý nè. <laughs> À, cực kỳ hợp lý nha. Tại vì cơ bản đầu ngày của mình nó đã bị trì hoãn rồi, thành ra là cái cách của bạn cực kỳ là hữu ích đối với, a, đối với mình luôn á. Mình sẽ cố gắng là mình sẽ thay đổi một cái chuông báo thức như bạn nói đi, tại vì cơ bản cái chuông báo thức của mình nó cũng khá là êm dịu á, nó là cái âm thanh thiên nhiên á, thành ra là đôi khi nó cũng chưa có đủ cái động lực giúp cho mình, ờ, thức dậy nè. Đó, chắc có lẽ là mình sẽ đổi một vài cái bản nhạc mà nó hơi, a, có nhịp điệu, ờ đúng rồi, giật gân xíu ha, để mà, à, mình có thể dễ dàng mình tỉnh táo hơn nè. Đúng rồi, có năng lượng hơn nè. Đồng thời nữa ấy, dậy á thì mình cũng cố gắng mình với tay ra khỏi cái rèm ha, mình kéo cái rèm ra cho cái phòng mình sáng lên xíu, chứ để không gian tối vậy hoài thì nó cũng lại buồn ngủ lại nè, đúng hông? Rất là hay nha.
Ừm. Ừm hứm. Ừm. Trời ơi! Ừ. Ừ. Ừ, êm dịu quá. Giật gân. Ừm. Có năng lượng. Đó. Đó. Đúng. Đúng. Nó. Đúng vậy. Cái ánh sáng mặt trời đó là cái năng lượng cho bạn đó. À, bạn nhìn ánh sáng mặt trời xong rồi bạn đứng bạn tập thể dục tại chỗ, thí dụ nhảy dây hay là đạp xe đạp, bạn mua cái đồ mà đạp xe đạp tại chỗ cũng được. Nếu mà bạn thích, a, hít đất này kia tại chỗ cũng được, 15-20 phút để làm chi, à, sức khỏe dẻo dai, bền bỉ. Rồi, sau đó đánh răng súc miệng, rồi tới giờ ăn uống, ơ, ăn sáng xong đi vô ngồi làm việc. Thí dụ như quyết quyết định là giờ này tới giờ này thì bắt đầu lúc này mới nói là cái thời khóa biểu nè, bạn cho phép bạn làm việc cứ một tiếng, á, nghỉ xả hơi 10 phút, cứ một tiếng nghỉ xả hơi 10 phút, là cứ đúng nà từ 1:00-1:50 ngừng, rồi 2:00 trở lại tới 2:50 ngừng. Bạn cứ đúng như vậy, không cho phép mình lơi lả. Rồi, ngoài ra, cái ph điện thoại nó chia trí, nó phiền nhiễu, làm ơn, cúp tắt nó trong lúc làm việc. Đó, đừng có bao giờ để nó kế bên, để nó cách ly ra phòng khác nếu bạn có phòng khác, còn không á tắt nguồn cúp điện luôn, đặng không á, táy máy tay chân. Ô kê hông?
Ừm. Ừm, đúng ha. Ừm. À. Ừm, chính xác nha. Trước giờ mình chỉ mới chỉ đặt cái khung giờ cố định trong cái giờ làm việc của mình thôi mà mình quên mất hông có lập cái kế hoạch trong ngày làm việc của mình như thế nào, khung giờ nào làm việc nào, đúng hông? Làm cho mình cũng, a, a, bị xao nhãng hơn nè, chắc có lẽ mình sẽ lập một cái kế hoạch như bạn nói ha, đồng thời mình cũng sẽ tắt, a, một vài cái thông báo từ cái điện thoại đi và mình cố gắng mình sẽ để xa cái điện thoại ra một xíu, đúng hông? Để mình tập trung vào cái màn hình mình làm việc cho nó tốt và nó hiệu quả hơn nè. Cái cách đó mình nghĩ là cũng rất là hợp lý đối với mình đó nha. Ừm, sau khi mà chia s
Ừm hứm. Ừm. Đúng. Ừm, mà thiệt Ừm, thiệt ra bạn chỉ tắt thông báo thôi cũng không được đâu nha, tại vì cũng còn nhiều khi chán chán cái mở mạng xã hội coi nó dắt đi xa lắm. Bạn nên tắt luôn cái điện thoại hoặc là để kêu là s kêu bằng tắt nguồn luôn. Đó, làm việc xong rồi mới hả hả, ơ, rảnh tay mới rờ tới nó thì tốt nhất hen.
Ừm. Ừm. Đúng nha, chắc có lẽ mình sẽ phải tắt nguồn như bạn nói luôn đi để cho nó khỏi bị chia trí nữa ha. Rất là hay nè, sau khi chia sẻ bạn xong, bạn cho mình, ừm, một một vài lời khuyên, một vài cái cách làm á, giúp cho mình cũng, a, cảm thấy là cái kỷ luật cá nhân của mình cũng khá tăng hơn rất là nhiều ha. Cám ơn bạn rất là nhiều nha.
Ừm. Đúng. Ừm. Chúc bạn thành công hen. Bye bye!